Ah, então eu queria desabafar um pouco e também pedir conselhos sobre uma situação profissional que eu estou enfrentando, não é, assim um grande dilema mas está me incomodando, sabe? Eu gostaria de dividir isso e ter, eh, o seu o seu feedback, que é a questão de negociar tarefas com colegas de equipe e tarefas que eu estou sentindo que estão desiguais, sabe? Não está proporcional o esforço digamos.
Uhum. Está. Uhum. Sei, e que tipo de tarefa que são essas?
E Então, na verdade, hum, eh, eu eu ensi eu dou aula de idiomas, né, e eu tenho um outro professor parceiro, assim não é uma sociedade, não tem assim o dinheiro envolvido nessa forma tão como sócios, mas a gente, eh, indica aluno um para o outro, a gente meio que trabalha junto em alguns momentos. E tem a questão de desenvolver o material da aula, né, então o material que a gente usa. E e eu sou muito detalhista com isso, assim nível muito detalhista, perfeccionista ao extremo, e eu tenho uma dificuldade enorme de dar aula com material que não fui eu que fiz, sabe?
Uhum. Está. Está. Uhum. Sei, sei.
Então pegar material pronto, ai não dá, eu preciso da minha meu jeito ali, botar meu toque no na no material, senão eu não confio, eu não fico segura na hora de dar aula.
Uhum. <chuckles> entendi.
E e ele me passou o material que ele usa e que dá certo, ele é professor há muito mais tempo que eu, tem bastante bastante alunos, mas o material não é do jeito que eu gosto, eu estou me sentindo até mal de criticar, sabe? Mas eu preciso ser sincera e eu não tenho coragem de falar isso para ele também, mas eu sinto que assim o meu material, sei lá tem vale 10 o dele vale 1 sabe em termos de esforço.
<laughs> Sei. Olha só. Está, entendi, entendi.
E, e então assim ele me passa o material, e eu tenho que fi me dar a minha rebolada para ficar bom, entendeu? E eu nisso acabo perdendo muito tempo para preparar o material e indo atrás e e e tendo que elaborar mais e ele deve achar que o o jeito que ele manda está bom e e não está entendeu? E, é.
Entendo. Entendo, mas não está não está bom para quem? Para você, ou porque ele tem recebido feedbacks negativos da classe, por exemplo?
Ah. Ah. <laughs> Você me pegou, o ponto é exatamente esse, não está bom para mim, acho que para ele e para os alunos está ótimo porque ele os alunos continuam indo, gostando da aula, sabe?
<laughs> Uhum, hum. Sei.
É que é questão é é bo bom ponto que você colocou, é para mim que não está bom, entendeu?
Aham.

Uhum. Sim.
Todo o trabalho tem que ser muito bem feito, é claro. É claro que se pedirem pra você colocar só um prego na parede pra segurar um quadrinho pequenininho, levinho, eu não acho que você deva fazer uma faculdade pra isso, que você deva chamar um engenheiro da Nasa pra consultar ele, sobre a translação da Terra e qual a melhor posição pra colocar esse prego na parede, não. Como é só um prego, está tudo bem, mas se é algo mais sério, o que eu acho que é, inclusive, porque a sua profissão de educador é muito, muito importante pra formação de um ser humano, eu acho que tem sim ser feito da melhor forma possível, e e da maneira com maior amor possível, sabe, e eu acredito que é isso que você tá fazendo
Uhum. <laughs> Sim. Aham, sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum.
pelo que você me fala. Então eu não acho que você tem que rever nenhum tipo de profissionalismo vindo de você, o que eu acho que vale a pena observar é se as pessoas são obrigadas a fazer com a mesma excelência que você.
Sim. Sim. Entendi, uhum. Nossa, s uhum, entendi. É, porque o que é o padrão pra mim, o que é o meu o meu nível de excelência porque eu não quero me nivelar por baixo também, sabe. Eu não quero, assim, 3 slides, joga a bola pra o aluno, fica só lendo o slide, eh, corpo mole, entendeu, ou então, eh, eu eu desliga a câmera, vai tomar uma Coca-Cola, deixa o q o o aluno lá len eu não faço, tem professor que faz. Eu não tenho coragem de fazer isso, pelo amor de Deus, eu estou o tempo inteiro presente ali, porque assim e é o que você falou uma coisa muito importante, é é formação, sabe. Pra mim o idioma, ele não é só, ah, uma informação, eu tô tentando formar, eu coloco conceitos ali, sabe, pra a pessoa pensar na vida <chuckles> também, então
Entende. Ah, isso é legal assim. Exato. Uhum. Sim. <laughs> Não, é, então. Sim. Aham. Claro. Sim. Claro, tem tudo isso.
É, eu não a pessoa não tá indo lá falar: "Ai, ma maçã, eh ma manzana", não é esse, e, o foco, é assim, <chuckles> eu quero criar uma pessoa pensante, sabe. <chuckles>
Uhum. <laughs> Sim. Claro, é sua responsabilidade inclusive, desde que você assumiu esse cargo, é criar seres humanos e só que é o que eu estou falando, eh, você nunca vai, por mais chefe de cozinha que você seja, você nunca vai cozinhar tão bem quanto aquela sua avó que faz aquela comida maravilhosa. Você pode ter certeza que quando você cozinha pra você, você fala: "Nossa, isso aqui tá maravilhoso", mas a sua avó vai olhar e falar: "Nossa, mas você podia ter feito melhor, hein".
Isso. É. Uhum. Aham, é. Aham. O punho padrão é diferente.
Então é assim, s é, o padrão é diferente, às vezes p esse professor claro que tem cara de pau, que tem trambiqueiro sim, que vai se arrastando, mas às vezes esse professor pode estar dando o máximo dele e pra ele está bom, sabe, eu acho que vale muito da conversa e daquele primeiro conselho que eu te dei, de levar como intercâmbio, ali, sabe.
Aham. Sim. Está bom. Uhum. Aham. Nossa, excelente ponto de vista, gostei muito, vou colocar em prática, eu me sinto confortável com a solução que você deu, tem a ver comigo, gostei muito, de verdade, muito obrigada pelos conselhos, foi ótimo.
Uhum. Valeu. Imagina, espero que você resolva isso aí o mais rápido possível e colocando as crianças em primeiro lugar sempre.
<chuckles> Pode deixar. Tchau, tchau obrigado.